जी हाँ, मेरे भी बहुत सारे सपने थे पहले और उसमें से अभी के ओ, ऐज के हिसाब से जो है कट जाते हैं, जैसे-जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं तो हमारे सपने भी ग घट जाते हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती है, बदल जाती है। तो जब प्रायोरिटीज़ बदलती है तो सपने भी बदल जाते हैं, तो मेरा अभी प्रेज़ेंट का सपना ये है मैंने टीचर जॉब कर कर चुकी हूँ तो मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं अ, डांस ब बहुत अच्छा करती हूँ तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी मैंने काम कर चुका है तो फिर मुझे उसमें भी अभी उतना नहीं है। मुझे पहले से फैशन के ऊपर बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं अभी एक बुटीक खोलना चाहती हूँ मेरे ख़ुद का, ये मेरा अभी का सपना है कि मैं ख़ुद का अपना एक बहुत ही यूनिक सा बुटीक खोलूँ और कम रेट्स में जो हैं अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेज़ जो हैं अ, लेडीज़ या गर्ल्स को दिलवाऊँ। ये मेरी ए एक इच्छा है। जी।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सपना है और देखिए मैं मानता हूँ कि देखिए, ये जो ऐस एक ऐसा सपना है कि जिससे आप शायद कभी बोर नहीं होंगे ये बुटीक वाला, क्योंकि देखिए आप जो है अलग-अलग प्रकार के जो है, डिज़ाइन्स वग़ैरह अ, बनाएँगे और उनको जो है और देखिए मैं मानता हूँ कि ये सपना बहुत अच्छा भी है, क्योंकि देखिए इससे कहीं न कहीं देखिए आप आर्थिक रूप से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी, सहायता होगी और आप जो है एक इंडिपेंडेंट होकर निकल पाएँगे और मैं मानता हूँ कि अपना खर्च जो है ख़ुद से उठा पाएँगे। और उम, देखिए इसके अलावा मैं अ, ये मानता हूँ कि देखिए सपने होना बहुत ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी है, म क्योंकि देखिए अगर हम सपने देखेंगे नहीं, तो वो साकार करने के लिए हम जो है उनके पीछे मेहनत भी नहीं करेंगे और देखिए इसके अलावा मैं
जी। हाँ, जी हाँ। जी। हुँ। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। हाँ। त वही तो। जी।
अगर आप अपनी बात बताऊँ तो देखिए, मेरा भी एक सपना है, देखिए मैं जो है ना एक पायलट बनना चाहता हूँ और अ, देखिए मैं प अ, मैं जो है बिल्कुल इसके लिए अ, अभी जैसे मैं 12वीं कक्षा में हूँ तो और मैं जो है अभी से ही देखिए अ अ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसके बाद देखिए मुझे जो है ना अभी अ, 12वीं के बाद ही जो है अ, एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री अ, फिज़िक्स के और थोड़ा-सा बिल्कुल, तो जो है, मेरे को अभी मतलब ये सही उम्र है शायद अभी मतलब देखने के लिए और इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो बुटीक का सपना है ये आपने अ, कब देखा?
अरे, वाह! अच्छा, आप बहुत छोटे हैं अभी। हुँ। अच्छा। जी। जी।